Слушай, я постоянно чувствую вину, когда пытаюсь отдохнуть. И из-за этого как будто вообще не отдыхаю. То есть я как будто 100 % времени нахожусь в делах из-за вот, а, вот этого вот ощущения. Ну, то есть я п абсолютно понимаю, что, допустим, суббота, пора отдыхать. Ну, головой как будто бы, мозгами понимаю.
М. Ага. Ну да.
Я, допустим, беру жену, едем на природу, да?
Мгм.
И на на природе мне даже бывает люди и жена говорят: "А что у тя там с лицом? Что ты такой серьёзный? Мы же там отдыхаем". А у меня в голове всё вот вот щас можно было сделать то, а, можно было сделать это. А вот если бы я не поехал отдыхать, то я бы щас успел вот к понедельнику вот, знаешь, вот. Ну, то есть вот такие постоянно мысли. Там, а, допустим, а, ну, я в бывает, работаю как бы обычную работу, да, на работе, то есть выхожу прям в жизнь, в мир. А бывает, я фрилансер. И вот когда я фриланс выполняю, я точно понимаю, что 3 часа отдохнул и вот на 4 - щас вот 4 час,- мне надо полежать, отдохнуть, просто как-то мозги перезарядить.
М. Ну да-да. Ну да. Мгм. Ага.
Я иду, я п м, например, смотрю, там, аниме или сериалы, да, в, э, чтобы вот как-то отдохнуть. На кровати лежу и с планшета смотрю.
Мгм. Ага.
А потом у меня начинаются мысли: "А вот этот час можно было ещё час работы сделать". То есть это как западня какая-то для моего мозга. Я вообще не могу разрешить себе нормально отдохнуть. И вот это вот, э, издевательство над самим собой, что я во время отдыха не отдыхаю, а, во время работы работаю, оно как будто очень часто меня просто, э, ну, как будто мозг отказывается потом посреди недели работать.
Мгм. Ага.
И я прям совсем
Ну да, конечно.
ну, выгораю как бы посреди недели. Я быстро восстанавливаюсь от этого, да, но
Мгм.
моё желание- как будто быть трудоголиком, постоянно работать работать, а, в итоге приходит к тому, что 3 дня отработал, с четверга на пятницу я восстанавливался. Потом, э, идёт там опять, э, суббота, воскресение, и в субботу, воскресенье я себя гноблю за то, что четверг, пятницу я всё-таки отдыхал, понимаешь?
Мгм. Ага. Ну, конеш
И мне это уже очень надоело. То есть я бы хотел как-то стать более осознанным в этом. То есть разрешить себе отдыхать, разрешить себе перерывы. Потому что, ну я их заслуживаю всё-таки. Я я не лентяй как бы, я работаю. Мне бывает надо передохнуть.
Мгм. Мгм. Конечно.
Но когда я, м, делаю эти передышки, э, это как будто, знаешь, ну лучше их не делать. Тогда хотя б внутренний голос так сильно не обзывается на меня.
Да. Ну конечно, да.
Что думаешь?
Ну, ну вообще, да. Ты каждому человеку нужен отдых, это обязательно. И всё время работать может свести с ума. Конечно, ты быстро выгораешь из-за такого количества работы. Поэтому те обязательно всё равно нужен отдых. Вот. А у тя как давно вообще начался период, что ты вот не можешь себе позволить отдохнуть и у тя чувство вины такое возникает за то, что ты идешь отдыхать?
Да, мне кажется, уже лет 15 я так ся чувствую, если честно. Ну то есть Как-то раньше я это просто не сильно замечал. Вот. А с с возрастом как-то внутренний голос как будто больнее стал, э, знаешь, э, высказываться обо мне и за отдых меня ругать. И вот Ну то есть с с 20 лет вот до сейчас. С каждым годом всё сильнее и сильнее не даю себе отдохнуть. Но я уже выгорал сильно на самом деле. Меня очень это напугало. М, вот. Э, там потом долго восстанавливался, но меня это как будто мало чему научило, если честно. То есть и установки остались те же как будто в голове.
М-да. Мгм. Ужас! Ага. Ну конечно, м Ну, не всегда ты можешь, э, у заметно понять, что именно из-за того, что ты не даешь се отдыхать, у тебя вот перегораешь, по потому что вот ты им иногда это даже вот так явно не не не видно. Вот да. Но это очень плохо, конечно. Мне очень жаль слышать, что, у ты себе вообще не позволяешь отдохнуть, у тебя постоянно вот чувство вины, когда ты начинаешь отдыхать. Даже когда ты время с женой проводишь где-то вот в отдыхе и ты думаешь о работе. А ты не думал вот как-нибудь, может быть, э, от мыслей об о работе отгрузиться? Может быть, о чём-то другом думать, может быть, какие-нибудь медитации, чтобы вообще не думать о работе во время отдыха.
Ну, я пытался, правда, пытался даже как будто, знаешь, пытался уменьшить громкость своего внутреннего голоса. Вот, но медитации я, к сожалению, не пробовал. Но вот просто вот так вот разговаривая с самим собой, как будто ничего особо и не получилось. Ну, может быть, там на 1 из 10 отдыхов я поулыбался там что-то часок, но потом я опять в этого странного человека, который очень любит перегорать, а, возвращался.
Ага. Ну да, да-да.
То есть прям, прям как будто молоток, знаешь, в голове стучит: а в компьютере работа, а в компьютере деньги, а в компьютере обязанности, а ты на улице, ты там в лесу. Чё почему ты в лесу? Ну, странный процесс, честно.
Н-да, это прям. Мгм. Конечно. Н-да, конечно. Мгм. А ты не думал как-то вот, а, у для себя понять и подумать. Вот ты же работаешь не просто так, а работаешь для какой-то цели, для каких-то вещей в своей жизни вот, может быть, недвижимость, о хорошей жизнью, вот, вместе со своей семьей. Но также ты не сможешь добиться этой хорошей жизни, если у тя будут проблемы со здоровьем из-за того, что ты много работаешь. Ну всей этой хорошей жизни твоей в будущем, прежде всего будешь нужен ты. Поэтому вот нужно и се и о себе, конечно, заботиться. И вот если вот посмотреть вперед, ты же вряд ли, наверно, хочешь в течение там следующих тоже 50 лет постоянно тоже так работать без отдыха.
Я чувствую себя как белка в колесе, если честно. То есть че чем больше у меня работы, тем больше мне кажется, что надо её выполнить. Насчёт здоровья я вот задумался, только когда прям сильно выгорел. Н, вот. Но у меня просто ощущение, что мне нужно какое-то бесконечное количество денег. Знаешь? То есть всё постоянно со всех сторон дорожает, это вызывает у меня какой-то нервный такой полуприступ. То есть я, бывает, даже в продуктовые магазины сейчас заходить не очень хочу, потому что то, что я покупал там по 5 евро, щас стоит 15. Н, вот и это всё как-то рождает ощущение, что некогда отдыхать, да, я себе ещё на отдых не заработал. Знаешь, такая полусоветская такая фраза. Н, вот. Ну, в общем, сложно, сложно, на самом деле.
Ага. Мгм. Ну да. Мгм. Ужас вообще! Мгм. Конечно, сложно. Это то ужасно вообще. И вот это такая прям проблема серьезная, я считаю. Но знаешь, все деньги мира ты не заработаешь, как и всю работу свою ты не выполнишь. Постоянно будут тут на работе новые работы, новые дела, обязанности. Вот постоянно вот и одно и то же. Поэтому ты ровно так же будешь нормально всё зарабатывать, и тебе те будет на всё хватать. Если ты ты будешь се позволять отдыхать- даже если ты будешь себе позволять отдыхать- наоборот, будет больше силы вот получше поработать и постараться. Вот тем самым ты и будешь в энергии все дела делать, не будешь уставать, так еще и будешь вот, о работать лучше. Получается, с этой с точки зрения отдых для теб дл нужен, чтобы хорошо работал. Ты не думал об этом?
Мгм. Если честно, нь не особо об этом задумывался. То есть я, конечно, понимаю, что, если я сильно выспался, там, м, не особо что-то делал, там, может, телевизор все дни смотрел, да, получилось отвлечься, то да, я прихожу на работу какой-то такой заряженный, ну, более какой-то погружённый в работу. Да-да, это работает. Просто это работает как лотерея. То есть я не могу прям мысли направить в этот поток, чтобы избавиться от вот, э, желания работать или доделать что-то.
Мгм. Ну да. Ага.
То есть, э, всегда кажется, что, ну переработка- хорошая идея. Хотя это, да, это неправда. Я, правда, ну то есть я говорю, что меня мой же организм просто выключает в какой-то момент и не хочет, чтобы я так много работал. Ну то есть это может ска появиться как дип как п какая-то полудепрессия, знаешь, что как будто нет сил. Это может сказаться как какая-то сонливость. То есть, ну я прям чувствую, что это что-то психологическое. То есть я-то по факту выспался, э, то есть я хорошо спал, всё было нормально. Но вот я хожу и весь день такой ну как муха варёная, не знаю, как ещё описать это Да-да-да. Вот
Мгм. М. Ну да, конеш Мгм. Вя вялый, уставший. Хотя вроде бы и отдыхала.
Да-да-да.
Ну конечно, это у тя т состояние будет, потому что ты же отдыхаешь. Ну явно недостаточно для того, чтобы полностью восстановиться. Да и плюс еще стресс и нервы, наверняка из-за того, что ты постоянно думаешь о работе. Из-за этого у тя организм прям работает на износ и устаёт. Поэтому обязательно вот даже, э, есть отпуски для людей специально, чтоб люди возобновляли свои силы. Тебе может, знаешь, м м, помочь, например, медитации. Очень хорошо помогают расслабить мысли и тело. Поможет тебе быстро расслабиться и вот как-то не думать о работе.
Надо бы как-то придумать, как мне заставить себя медитировать. Даже не знаю. Как-то надо время где-то взять, что ли. Ну потому что
Мгм.
М, я я не знаю, как это внести, если честно, в свою жизнь. То есть где-то это лень какая-то, знаешь, такая: "Ой надо поработать, чтобы отдохнуть". Это какая-то странная для меня идея. Ну то есть я-то не умею медитировать, мне надо научиться.
Ну да. Мгм.
А, вот.
Ну это не так долго время занимает. И можешь как раз перед сном, там хотя бы 10-20 минут тратить на это, и это уже п принесет достаточно большие результаты. Так что не обязательно на это часы тратить. Не, достаточно небольшого прямо времени, которое тебе может спокойно помочь от расслабиться.
Мгм. Ну, так уже лучше звучит. Мне даже как будто проще воспринять этот совет стало. Когда я представил, что мне ещё чему-то учиться, знаешь, как как работу какую-то ещё одну воспринял, стало как-то нь не по себе.
Мгм. Ну конечно, да. Конечно. Ну, не обязательно резко прям всё делать, чтоб отдохнуть. Можно поэтапно потихонечку идти. Так ты точно не забросишь. Да и, в принципе, ты так будешь видеть результат. Вот, о в долгосрочной перспективе потихонечку идти и видеть, как на тебя это ли влияет.
Мгм. Ну да, было б хорошо что-то придумать. Просто да, я уже сам себя раздражаю, так скажем. То есть хочется быть в всегда эффективным, знаешь, э, 5 дней в неделю точно. А из-за того, что отдыха нету, ну, я очень средне эффективен. То есть я внутри чувствую, как я пытаюсь быть эффективным, а на деле так: то на троечку, то на четвёрочку результат выполняю. Потому что там то я вялый, то мне надо выпить 3 кофе, чтобы запуститься, то ещё что-то и А 3 кофе- потом у меня полупаническая <chuckles> атака. И в общем-то, ну да, как бы я вот себя запутываю этим всем. Ладно, я попробую, я попробую твои советы. Хорошо. Медитация, да. Медитацию точно попробую.
Мгм. Ага. Конечно, да. Мгм. Ну да, еще хуже. Ну, ты побольше береги себя. А, да. Мгм.
Вот. По маленьким шагам к ней прийти, может, получится. Спасибо.
Мгм. Да. Удачи тебе. И если что, конечно, всегда обращайся. Надеюсь, какой-нибудь да из моих советов те поможет, как можно быстрее прийти в норму и просто, вот, э, позволять себе больше отдыхать без мыслей о работе. Так что всего те хорошего и пока-пока.
Спасибо, что потратил на меня свои советы. Было полезно как будто. Пока.